Alam mo ba, may mga pagkakataon 'no, na siyempre, ano na rin naman ako, ah, nagtatrabaho na, kaka-graduate ko lang din kasi and then nagtatrabaho na ako, may ano ako, part-time ako, may fulltime din. Ah, puro yun ano flexible at ah, work from home. Pero after nun, 'di din naman maiiwasan 'di ba yung, ah, yung ano, "Be tara alis tayo dito, punta tayo sa ganito sa ganyan." So parang ako, ah, open naman ako sa ganon. Siyempre, gusto ko rin naman makapag-explore at ah, ma-enjoy 'no, yung company nung aking mga kaibigan. Pero ayun nga, meron kasing isang ano, ah, pagkakataon 'no na ang nangyari inano ako ng ano ko ah, kaibigan ko inaya niya ako. Ah, parte yun ng friends of friends. Actually, kaibigan ko rin naman yung mismong may birthday pero 'di lang kami super close like ganon. Di sinama niya ako dun and then, parang may awkward moment lang siguro sa mga ano, sa iba kong mga nakikita dun kasi para silang ano, ah, 'di ba college graduate na ako, pero dito lang kasi yun eh. Ano yung kaibigan ko na yun, kaibigan ko siya dito sa ano, sa amin, kapitbahay ganyan na kababata na rin. Then ano, awkward lang sa part na ang nangyari, parang nakikita ko yung mga ano ko dun, yung mga hindi ko pinapansin. May mga in-unfriend kasi ako sa Facebook, 'yon. And then, nung nakita ko sila, ina-approach nila ako ganon and then parang na-awkward-an ako kasi, "Hala in-unfriend ko 'to." 'Di ba parang may ano kasi na may ano ako na parang malay mo i-check yung Facebook ko tapos, friend tayo dati 'di ba, ba't 'di na tayo friend ngayon? Yung may mga ganon na pakiramdam na sobrang naaano ako, hindi ako nakakampante at some point. So parang nananahimik lang ako sa gilid ganon. Like, ano bang gagawin ko kapag, yes ganun ulit ang nangyari? 'Di ko kasi inaasahan yung mga ganong bagay.
Mhm. Mhm. Okey. Mhm. Mhm. Mm. Ah, okey. Mm. Tama. Mhm. Mhm. Ah, hindi mo natanong dun sa friend mo kung sino yung mga invited, basta sumama ka na lang? So, wala kang idea kung sino-sino yung mga nandun sa, ah
Hmm Yes actually.
Ah, okey so okey siya na yun. Ano naman yung ginagawa ng isip mo or ano yung mga sumasagi sa isip mo, nung panahon na nandoon ka lang sa tahimik sabi mo kanina na tahimik ka lang, ah, habang nag-o-observe o nag nag-o-observe ka ba o nag-se-self-criticize, ganyan?
Mm. Oo. 'Di ko alam eh, parang both, <laughs> nag-o-observe ako at pina-pakiramdaman ko yung mga tao dun sa paligid kasi maingay din naman 'di ba, ah, may tugtog kasi dun, siyempre nga birthday party yun so enjoy-enjoy lang happy-happy lang ang moment ganyan. Pero yun nga yung table naman namin ano siya, eh, round table siya hindi siya pahaba, eh. So parang konti lang yung kaibigan ko, ah, makakilala ko rin naman yung ano, ah, nakasama ko dun sa table ng mga fb friends ko rin pero siyempre nga hindi naman maiiwasan na sa party parang may lalapit 'di ba, na parang, uy ikaw, ikaw pala, oh, ano tayo ang magkakaklase tayo nung high school kasi meron akong mga nakita dun na mga high school ano ko, na kaklase kaya nga lang high school days kasi, ah, na-bully ako so parang lahat nung mga ano ko friends ko or yung mga ano hindi ko talaga ka-close na, ah, na accept ko noon in-unfriend ko sila, for my peace of mind lang din naman so siyempre dahil nga, ngayon na ano na siyempre ilang taon na rin 'di ba, college graduate na ko, na ang nangyari siyempre na 'di ba, ano kita, ah, friend tayo sa Facebook dati may ganun kasi kung ano iniisip sa utak ko na parang baka ganun yung sabihin nila sa'kin naku ano sasabihin ko sa kanila na in-unfriend ko sila kasi, ah, wala lang kasi na-bully ko tapos dadamay sila gano'n, eh, wala naman silang ginawa talagang masama sa'kin. Pero yun nga parang ang nangyari kasi that time, ah, parang nag kinat-up ko lahat as in lahat nung ano ko yung grade 8 at grade 9 ko ng mga kaklase dahil dun yung time na na parang hindi talaga ako naging okey. So siyempre ano hindi naman nila kasalanan na na-bully ako tsaka tahimik lang naman kasi ako sa klase 'di ako nagsasabi pero, alam mo yung pakiramdam na ano nagkakaramdam ng panic attack 'di ako mapakali na parang everytime na may lumalapit dun kumakabog yung dibdib ko <laughs> kasi nakikita kong ano kilala ko sila, ah, sa pangalan pati sa mukha. Pero ayun minsan na na-re-recognize sila kung kaklase kita nung ano ah, nung grade 8 ah, uy tagal na kamusta ka na may mga pag gano'n siyempre sumasagot naman ako. Pero 'di ko pa rin talaga maiwasan na 'yan tama ka, siguro nag-se-self-criticize din ako nako nako ba't ko ba sila in-unfriend dati na open pa yung Facebook nila yung mga ganun na kung ano kasi ano, meron akong mga kay meron mga nagtatanong na friend ba tayo sa fb ganun sasabihin ko na lang ay hindi ko sure eh tsaka 'di naman ako active sa Facebook gano'n, totoo hindi talaga ako gano'n ka-active sa Facebook na mag-po-post ko kapag talagang kailangan. Pero 'di ko maiwasan na naku kinakabahan ako na para bang, 'di ako mapakali yung ball party na yun, wala nakatunganga lang ko dun nag-ce-cellphone ganyan nililibang ko yung sarili ko o kaya nag-o-observe ako sa mga nangyayari dun sa party.
Mhm. Oo. Mm. Ah. Hmm. <laughs> Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. <chuckles> Oo. Ah, okey. Oo. Mhm. Mhm. So, parang hindi mo din na-enjoy kumbaga yung party kasi yung awkward na nararamdaman mo na sine-self criticize mo. Pero alam mo valid yung reason mo naman <sniffs> kung bakit mo in-unfriend yung iba kasi nga siyempre ah, for your peace of mind, a although hindi din naman nila kasalanan pero, ah, valid din naman yung reason mo talaga na hindi mo naman lahat ng friend mo kasi sa Facebook is ka-close mo, 'di ba. So, <sniffs> it's your right naman kung i-a-unfriend mo kung sino yung iki-keep mo at 'tsaka ile-let go at maganda rin yung ano, ah, yung reasoning mo kanina na nabanggit mo na, ah, hindi ka active, so, maganda din 'yun, ay hindi ko alam, gano'n na lang ay hindi ko alam kung friend pa ba tayo hindi ko na kasi ako nagche-check, parang gano'n siguro, ano lang patay malisya kumbaga, oo, pero Mm, sige.
Hmm, sobra. Oo. <chuckles> Mhm. Mhm. Eh. Mhm. Ay, <laughs> mm. Mm, pero alam mo, mm. Anong kinakabahan kasi ako parang hindi ko alam kung napapansin ba nila 'yon na kinakabahan ako or what pero feeling ko nga napapansin nila na kinakabahan ako <sniffs> or uneasy ako kapag tinatanong nila 'ko kasi siyempre nag-o-observe din yung mga 'yan, 'di ba. So, parang do'n ako nagiging ano komportable na parang do'n sa ano sa mga lumalapit na group na parang, ay! parang hindi ako ano dito 'di ako belong parang kaibi buti na lang thankful ako ha yung kaibigan ko 'di naman ako iniwan na parang alis lang siya, "uy beh! sandali lang ano lang kausapin ko lang si ganito," "uy beh! sandali lang ha balik din ako agad," bumabalik din naman siya agad 'tsaka, ah, nakakalma naman ako kahit pa pa'no kasi parang, oh, okey ka lang ba diyan o may pagkain don tapos minsan kinukuhan niya ako ng ano hindi kasi ako natayo para kasing nahiya ako. So, ano sabi niya, "uy, beh! gusto mo 'to, 'di ba?" Kasi alam niya rin naman yung mga gusto ko kasi nga yung siyempre bata, 'di ba, magkaibigan kami na parang best friend ko na rin talaga siya na, sige beh, kuhanan kita ng gano'n na parang siya yung ano yung alam mo yung social butterfly na kaibigan mo na ang daming kakilala ang daming mga ganap sa buhay. Eh, ako may social battery naman ako pero ang baba niya na nahihiya ako yung, gano'n yung mga gano'ng vibe.
Mm. Mm. Mhm. Hmm. Ah, buti naman. Hmm. Mhm. Oo. Mhm. Na. Mhm. Mhm, <smacks lips> siguro, depende lang din siguro sa mga kasama mo din sa celebration, eh, nabanggit mo kanina na awkward ka nga, na, ah, parang kakilala mo pero hindi mo ganon ka-close, 'di ba, so, nahiya nandon din talaga yung hiya gan'yan. Pero kumusta naman ba yung pakikitungo ng, ah, mga kakilala mo sa'yo? Ah, okey naman ba, warm naman ba, na nafi-feel mo naman ba na genuine yung pagpapakita ng, kumusta gan'yan or may mga instances talaga na uneasy ka kasi parang hindi naman totoo, parang gano'n?
Mhm. Oo. Hmm. Ah, may pagkakataon na genuine naman 'yung iba, pero 'yung iba na parang alam ko kasi sila pala, naging obserbahan ko sila noong high school na parang hindi naman sila gano'n ka-friendly sa'kin noon, pero bakit parang sobrang friendly nila sa'kin ngayon? Na parang, alam mo 'yung parang nakalimot sa ano, sa ginawang pagtataray, ganiyan? Kasi may mga naging kaklase akong ano, ah, matataray. Tapos noong ina-approach naman nila ako dun na parang wala lang, na parang, "Uy, ano," baby pa ang tawag nila sa'kin na parang close na <scoffs> close kami. 'Di ba gano'n 'yon, 'pag close na close kayo, so parang doon, uneasy ako kasi parang naiisip ko na, "Ay, parang ang taray naman nito sa'kin dati na 'di naman 'to ganito ka-friendly, pero bakit gano'n, parang sobrang friendly niya na ngayon?" Parang doon ako uneasy. Pero siguro iniisip ko, siguro sa tagal na din ng panahon, <swallows> gawa nga ng last year lang din kasi 'yung nangyari 'no, na siguro may character development or <scoffs> 'di na rin talaga nila napapansin na ano, na mataray sila noon or whatsoever. Pero 'yun kasi, siyempre, ako kasi, since nga kaunti lang naman ang circle ko, hindi naman kasing rami, ganiyan, talagang tumatatak sa'kin every details. At 'yon nga, siguro maano lang din talaga, ah, sa memorya ko 'yung mga ginagawa nila. Siyempre, kapag mga natarayan ka, parang may trauma na rin 'yan, na parang kahit gustuhin ko man na maging ano ko, komportable ako do'n, parang may pakiramdam pa rin ako na, "Eh, parang hindi ako kasama dito, parang naiiba ako dito." Na parang, ah, may may awkward na 'pag 'yung mga group na 'to lumalapit, gano'n. So 'yon, may mga gano'n talagang pakiramdam.
Mhm. Hmm. Mhm. Beus oo. Mhm. Oo. Hmm. Tama. Mhm. Totoo. Mhm, 'tsaka ano 'yun valid naman, lalo na if hindi naman kayo close nung high school tapos nagkita kayo parang close kayo ganiyan. So talagang, ah, naintindihan ko 'yung awkward na nararamdaman mo naman talaga, uneasy kumbaga. Pero nung um, mabalik tayo din sa parteng 'yon. Ah, may mga pagkakataon din ba na naging komportable ka naman dun sa grupo, ganiyan?
Mm. <chuckles> <laughs> Ah, 'yung dun sa table namin, oo komportable naman ako, 'yun naman dun naman ako thankful, kasi 'yung mga natapat talaga sa'kin, 'yung mga ano ko din, 'yung mga kakilala ko nung high school na, alam mo 'yun, kasi siyempre konti lang naman 'yung circle ko, parang nung nakita nila ako, kasi may mga good memory ako sa mga taong 'yun na parang nakakapag-encourage sa'kin, nakakapag-boost ng confidence ko. So parang dun naman sila at luckily naman dun sila umupo. Ano lang naman kami, parang sa ano sa round table, 6 or 5 ganun puro naman ano 'yun mga, ah, kakilala ko ganun 'yung tatlong babae tapos 'yung isang lalaki na, ah, high school din namin na ano, ah, 'yung 2 don high school ko na ano, high school ko na kakilala hindi ko rin naman sila naging kaklase so friend ko sila sa FB ayun and then 'yung ano 'yung 2 ah, tama 2 pala, so bale 6 kami lahat. 'Yung 2 naman talagang kababata ko dito, gano'n. Kasi nga siyempre kapag ano 'di ba, isang school lang, magkakakilala siguro 'yan na friends of friends 'di ba may mga gano'n naman talaga, gawa nga ng iisang lugar lang din naman kami at 1 lang din talaga ang eskuwelahan dito na ano public na, alam mo 'yun pinag-aanuhan talaga ng mga estudyante, siguro magkakakilala din at some point. Pero 'yun, ah, kampante naman ako do'n, dun naman ako, ah, masaya. Pero 'yun nga lang na 'pag may mga lumalapit talaga na group, dun ko talaga na fe-feel na awkward, kasi may mga memory ako na both okey tapos, ah, may bad din gano'n na parang nagfla-flashback lang din talaga sa utak ko. Kaya siguro uneasy ako, nagkakaroon ng panic attack at some point, pero ayun mahalaga naman nairaos. <laughs> Ayun.
Mhm. Mhm. Tama. Mhm. Mhm. Mhm. Oo. Okey. Tama. Mhm. Oo, maganda din naman, 'tsaka 'yung pakiramdam na pagiging awkward naman ay hindi naman senyales na may mali sa'yo, ah, madalas kasi 'yung senyales nito is, na mas observant ka, mas sensitibo ka, o mas may malalim ka kaysa sa setting na kinalalagyan mo. Ah, siguro unang mahalagang, ah, i-shift is hindi ka required na maging fit, ah, sa lahat ng grupo. So hindi naman lahat lahat ng grupo is, ah, kabibi kabilang ka, so, ah, talagang magkakaroon talaga ng awkwardness lalo na if, ah, uneasy ka dun sa mga taong, ah, kasali dun sa grupo, and then ikaw ikalawa siguro is, ah, iba 'yung tahimik sa, ah, walang ambag, kumbaga ikaw nagsasalita ka naman, so nakikipag, ah, civil, kumbaga kapag kinakausap ka sumasagot ka naman so okey din 'yun, ayan. At at, ah, pangatlo hindi mo kailangang maging interesting, ah, maging present lang kumbaga. Okey na 'yun, nandun 'yung presence mo, 'yan nakikita ka ng, ah ah ibang tao ganiyan, na although may awkwardness kang nararamdaman, nairaos mo naman gaya ng nabanggit mo kanina, so maganda din naman 'yung mga ginawa mo. Oo, ayan. So, ah, 'yun na lang din siguro 'yung mga puwede kong sabihin sa'yo 'tsaka 'yung awkwardness din minsan ay hindi kakulangan ng social skills, kundi senyales na alam mo 'yun, mas hinahanap ng puso mo 'yung tunay na connection kaysa mababaw na pakikisama, 'yan. So, 'yun na lang siguro 'yung lagi mong tatandaan, oo.
Mm. Yeah. Mm. Mm. Mm. Mm. Yes, mm, alam mo maraming maraming salamat din. Mm, ayan maraming salamat sa mga binigay mo na advice sa'kin, sobrang natuwa talaga ako at alam mo 'yun magaan sa pakiramdam na nailabas ko 'to kasi 'di ko siya masyado kinukuwento sa iba. Maraming maraming salamat sa pakikinig.